جميل أوي تفتكري تع تعاطي تعتقدي بقى إن ده يديني حماس بقى في المطبخ وهالاقي المكونات كلّها متوفرة عندي، يعني أنتِ بتقولي كمان شيف تركي ومصري و يعني هاحس بقى إن أنا مطبخي كده متنوع ما بين ال آه، حلوة أوي الفكرة دي. هي فكرة كمان ال اللي أنتِ قُلتيها إن الناس بتطبق وتِنزّل صور الأكلات اللي عملِتها وتِنزّل تجربتها في الأكلات، حمسِتني أوي، حمسِتني اللي هو إيه، هو أنا لمّا هاتفرج على حاجة، هاطبقها وأطلّع بقى صورة طبق أكل كده لذيذة وأروح مصورَّاها تبقى الصورة حلوة واخلّي واشارِكها مع الناس، حلو، جميل جدًا آه.
international بالضبط، بالضبط وفي نفس الوقت أولادِك مش هيزهقوا وهيفرحوا، بالعكس هُم متابعين طبعًا أكيد الsocial media فلمّا يلاقوا بقى مامِتهم عملِت لهم حاجة trend هيتبسطوا منها جدًا بقى وهيبقوا بياكلوها كده وهتلاقيهم بيثنوا عليكِ. فطبعًا ده هيفرق معاكِ أنتِ نفسيًا كمان.